Ừm, mình hiểu. Nói chung là, ờ, độ tuổi khác nhau thành ra là bắt chuyện cũng khó. Ơ, nhưng mà ví dụ như mà, ờ, không phải là những cái người mà lớn hơn tuổi bạn đi, mà cùng tuổi bạn thì bạn có, ơ, ph có phải là cái người mà thoải mái, chủ động làm quen không? Hay là bạn thích được người khác bắt chuyện hơn?
Ừm, nếu mà nói là mình biết nếu mà mình biết người ta bằng tuổi mình á nha tại vì, ờm, hỏi tuổi thì cũng hơi khó á, nhưng mà mình cũng nhắm nhắm chừng á bạn, thấy là có vài đồng nghiệp cũng xêm xêm tuổi mình thì mình thấy là cái cách nói chuyện, ờ, mình cũng thấy dễ dàng hơn, với lại dễ hòa nhập hơn á bạn. Tại vì những cái ngôn ngữ trong cái thế hệ của mình thì đôi khi dùng mấy cái từ đó giỡn giỡn á, thì mấy bạn đó cũng kịp bắt sóng. Nhưng mà, kiểu, lại rén với lại mấy anh chị kia, mấy anh chị cô chú kia cho nên mình cũng không chủ động luôn. Ờ, mặc dù mình biết nha phòng ban của mình cũng khá là đông á, tại vì phòng kinh doanh mà, nhưng mà giờ cũng không biết sao hết á.
Ừm. Ừm, mình hiểu. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm, mình hiểu. Vậy là, ờ, nếu mà là bằng tuổi thì sẽ chủ động hơn, đúng không? Như bây giờ là khác tuổi nên là cũng cái sự chủ động thì nó cũng hơi hơi rén, cũng không có được, ờ, ừm, không được bộc phát. Rồi thế thì không biết là, ừm, bạn vô công cái ty được 3 tuần thì bạn có thử quan sát ai để học cách giao tiếp không?
Ừm, quan sát hả? Kiểu, bạn nói xong mình mới để ý nha, mình hổng có luôn á bạn ơi. Mình vô cái xong mình làm công việc của mình thôi, tới giờ ăn mình đi ăn, tới giờ ngủ trưa mình đi ngủ cái xong mình đi về. Ờ, mình hổng có quan sát nhiều. Như bạn nói thì chắc để mình để ý nha. Tại vì có cái người đồng nghiệp mà xêm xêm tuổi mình á, như mình kể với bạn á, thì mình cũng nói chuyện với bạn đó cũng ổn. Hai đứa cũng hay giỡn, giỡn theo cái kiểu mà mấy cái câu nói mà xu hướng ở trên mạng xã hội đó bạn. Và mình thấy là cái bạn đó cũng khá là, kiểu như là, hòa đồng, xã giao nhiều với nhiều người khác nữa. Vậy chắc là để lần sau mình quan sát thử xem sao nha. Chứ giờ bạn nói thì mình mới để ý, trước giờ mình cứ lo công việc của mình thôi à, chứ mình đâu có nhìn xung quanh đâu á bạn. Mình sợ mình lỡ, kiểu như là, mắt mình giao tiếp với một ai đó cái xong mình bị ngại á, mình cũng không biết là tiếp tục phải làm sao nữa. Đó, cho nên là mình để ý chút nha.
Ừm, ví dụ như là quan sát đồng nghiệp này hoặc À, hông có luôn hả? <laughs> Ờ, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hiểu. Ừm. <laughs> Rồi, ừm. À! Ừm húm. Ừm, rồi.